อา ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะยังพอฟังเสียงธรรมชาติได้เนาะ ก็สามารถที่จะค้นหาคำค้นหาในยูทูบนะคะ แล้วก็จะมีพวกเสียงธรรมชาตินะคะ คลิป ทั้งหลายนะคะ เสียงธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นคลิปที่มีเสียงเพลงผสมธรรมชาติ เขาก็จะอธิบายอยู่ใน อ่า ไทเทิล อ่า ของคลิปของเขานะคะ เราก็สามารถเข้าไปเลือกฟังได้เลยค่ะว่า เพลงไหนเนี่ย เราฟังแล้วเราถูกจริตเนาะ ก็คือถูกจริตในที่นี้คือฟังแล้วรู้สึกว่า เออ มันดีอะ มันผ่อนคลาย มันสามารถที่จะปรับคลื่นในสมอง แล้วก็ผ่อนคลายลงได้นะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ย เขาไม่สามารถอยู่นิ่ง ๆ กับต้นไม้ หรือว่าความเงียบอะไรได้ เพราะเขาอาจจะยังฟุ้งอยู่เนาะ คือมันจะต้องมีเทคนิคที่สามารถ อ่า ถึงจะไม่เงียบ แต่ทำให้เขาเงียบได้ อะไรแบบนี้นะคะ อย่างเช่น เพลง แบบนี้เป็นต้นนะคะ อือฮึ
อือฮึ อา ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ แล้ว ถ้าเกิดว่า คือบางทีที่คนที่เขาอาจจะฟังเสียงธรรมชาติ แล้วเขาไม่ชอบล่ะครับ? หรือว่าอยู่เงียบ ๆ ก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่ชอบเสียงธรรมชาติด้วย แบบนี้จะทำยังไงดีครับ ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับ?
อือฮึ ค่ะ อา แบบนี้เป็นไปได้เลยค่ะ เพราะว่าบางคน ก็อาจจะไม่ได้มีความซึมซับกับเสียงธรรมชาตินะคะ กลายเป็นว่า บางทีฟังเสียงธรรมชาติ แล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรู้สึกว่า "เฮ้ย เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะ" กลายเป็นคิดมากไปอีกนะคะว่า "เราไม่ได้ไปทะเล ไม่ได้ไปน้ำตก หรือว่าไปรับบรรยากาศธรรมชาติบ้างเลย" คิดไม่ดีอีกนะคะ ทีนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ อาจจะต้องค้นหาข้อมูล อ่า ในส่วนของเพลงที่ปรับคลื่นสมองนะคะ ใช้คำค้นหาว่า เป็นเพลงสมาธินะคะ ก็จะมีเพลงที่เป็นลักษณะใช้ร่วมกับการนั่งสมาธิ ซึ่งเพลงเหล่านี้นะคะ มักจะมีคลื่นความถี่ที่ปรับสมอง โดยที่เขาไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะ แค่ฟังเพลงไปเรื่อย ๆ เพลงจะปรับคลื่นสมองให้เขาเองค่ะ แบบนั้นเลย
อา อา ครับ อือฮึ อา ครับ อะฮะ ฮึ อือ